À, bạn ơi, thiệt á chứ, bây giờ tui đang khó xử quá nè, cũng như là rối bời luôn á.
Ồ, có việc gì vậy bạn? Sao thế? Nói mình nghe xem nào.
Thật ừm. Rồi, thật ra đó là mình có một cái người bạn mà bây giờ cũng là đồng nghiệp chung với mình luôn đó. Mà lúc trước thì hai đứa học đại học chung, rồi, à, đi ra trường á, cũng quen biết a, kiểu như là, nó hông phải là một cái, kiểu như là, thanh mai trúc mã hay là, ờ, ở với sống với nhau từ nhỏ nên quen quen biết đâu nha, mà là một cái sự tình cờ thôi. Mình á thì cũng đi học xa, bạn ấy cũng đi học xa, rồi ở chung nhà trọ với nhau, người ở một phòng vậy đó. Rồi cũng quen biết, ờ, kiểu như, lúc đầu cũng hông có biết nhau đâu, nhưng mà qua một cái dịp gì đó xong cái phát hiện ra là hai đứa học chung ngành. Đấy, lúc mà ban ban đầu đó, cho nên là thấy "ừ, giờ giúp đỡ lẫn nhau đi" mà tính ra thì cũng được, ừm, cái là cùng quê, đúng rồi, cho nên á là hai đứa cũng nói: "ừ, sở nguyện của nhau là gì?" Muốn, a, "tìm được công việc ổn định" rồi cũng, a, ưm, "lập gia đình" này kia thì cũng nói ra mình cũng chia sẻ sẵn sàng. Mà lúc đầu thì hai người chỉ là bạn thôi, đó, rồi qua lây lất, a, học chung vậy cũng giúp đỡ lẫn nhau, rồi chia sẻ buồn vui vậy nha, nhưng mà mình để ý là mình mình thương bạn lúc nào mình hông hay luôn á. Có nghĩa là cái lúc mà mới ra trường xong rồi xin vô công việc thì mình xác định là mình thương bạn ấy rồi mà mình hổng nói ra đâu. Đó, rồi bây giờ á, ừm, tìm được công việc cũng nói bạn: "Ừ, bây hai đứa kìm công việc mà ai có công việc rồi thì cũng giới thiệu cho người kia." Thì mình xin công việc rồi, cái mình nói rà: "còn vị trí" cái, mình kêu bạn ấy tuyển chung vô thì vô tình bạn ấy cũng đậu, ừm, cũng làm chung công ty nhưng mà khác phòng với mình thôi. Đó, thì bây giờ á, mình cảm giác là mình thích bạn đó rồi, tại vì qua quá trình học chung rồi này kia thì mình thấy là: "Ừ, bạn này cũng hợp với mình." Mà mình thấy là: "Ủa, sao trước đây hông để ý ta?" Giờ để ý thì thấy thương bạn ấy nhiều hơn. Mà mình cũng hông biết là bạn ấy có cảm gì với mình hông? Tại vì á, biểu hiện của bạn ấy là chỉ là bạn bè bình thường quan tâm này kia thôi. Mà mình để ý là bạn cũng hông có bạn trai gi hay gì đâu nha, mà chắc là cũng có hay gì bạn cũng hông có nói thì cũng hổng có biết được. Đấy, thì cũng chia sẻ ngoài cái chuyện, ơ, học hành, rồi cái chuyện gia đình, rồi cái chuyện liên quan đến: "Ừ, làm sao để có quan hệ tốt hơn này kia thôi à" Đó, thì cũng lây lất lây lất, nhưng mà á
Luôn. Ồ. Hiểu nè. À. Coi như cũng là cái duyên. Ừm. Ủa? Vậy luôn? Ừm. <laughs> À. Ừm, tình cảm nó đến bất ngờ.
mình á, thấy buồn cái là có cái dịp đó, cái, gần đây nè, cái, mình cũng, kiểu như là, thổ lộ tình cảm, nhưng mà mình bị bạn ấy từ chối, có nghĩa là mình cũng nói mé mé thôi à đúng rồi. Lúc á đầu dụ như, ơ, ưm, có một cái dịp đó đi, cái, mình chở bạn ấy đi về nhà, thì mình cũng nói là hỏi là đại khái là: "Bạn có muốn có một cái người nào đó, ưm, vừa quen biết với nhau mà cũng đi đến mối quan hệ xa hơn hông?" Mình chỉ mé mé vậy thôi à, nhưng mà bạn ấy cũng hiểu là mình tỏ tình, nhưng mà bạn ấy từ chối. Bạn ấy nói là bạn ấy "giờ chưa muốn vậy đâu" đó, rồi á, nhiên nói vậy xong, cái, mình biết làm sao giờ? <laughs> Với lại á mình cũng ngại ngại, mình cũng hông biết là kinh nghiệm làm sao để tỏ tình rồi khi bị đối vậy rồi nói làm sao câu tiếp theo đó. Cái, mình cũng im im chở bạn ấy về nhà luôn à. Nhưng mà dạo gần đây thì mình cũng cảm thấy là mình hông có tự tin khi nói chuyện với bạn ấy nữa bạn ơi, kiểu như là, cũng ví dụ như, ừ, buổi trưa thì chung thì có đúng rồi, đi ăn chung thì cũng có, nhưng mà giờ hông có như trước nữa. Mình cảm giác là mình bị từ chối vậy rồi cái hông có muốn nói chuyện nhiều với bạn ấy mặc dù là hông có chuyện gì xảy ra hết trơn, công việc vẫn bình thường, vẫn nhắn tin thì mình thì vẫn trả lời, nhưng mà mình thấy cái mức độ thân thiết của mình với úc trước thì nó hơi xa xa chút xíu. Là chắc là do mình thôi hay làm sao á, không rõ bạn ấy làm sao luôn. Bạn có thể cho mình lời khuyên được hông?
Sao sao? À, ừm, sao? Ôi, buồn thế! Ừm. <laughs> Ờ. Ừm. Thê tự dưng bị ngại luôn ấy ha. Ừm. Ờ, hiểu nha. Ừm. Ồ! Ờ, mình đã nghe qua tình trạng của bạn rồi, thì thật ra mình cũng rất là lấy làm tiếc, bởi vì là, à, cái mối quan hệ của bạn nó đang không được như ý muốn, nhưng mà trước khi mình có thể đưa ra lời khuyên ấy, thì mình sẽ muốn hỏi bạn một vài câu nha. Thế không biết rằng là trong cái mối quan hệ này ấy, thì cái mục đích, a, bây giờ bạn đang hướng tới là gì? Tức là hàn gắn lại mối quan hệ hai bên à? Hay là tiếp tục theo đuổi bạn ấy?
Bây giờ nha, mình suy nghĩ trong đầu á, cho dù biết bạn ấy từ chối rồi, nhưng mà hai đứa cũng đã trải qua cái khoảng thời gian học rồi đi làm này kia cũng thân thiết nhau rồi, bây giờ nếu hông được thì trở lại là tình bạn cũng được đ. Nhưng mà bây giờ khó lắm, mình nghe nói là á tình bạn nha, mà nếu mà ai thổ lộ trước mà thất bại rồi là khó quay lại lắm. Mà bây giờ mình trải nghe chăng chuyện này luôn, bản thân mình cũng trải nghiệm chính như vậy luôn, cho nên mình biết rồi cũng khó luôn. Bản thân mình làm sao để nói cho bạn ấy hiểu là, ừ, bây giờ nếu mà hông được thì bây giờ mình thương bạn thiệt rồi đó, mình nói vậy đó, giờ bạn hông chịu thì thôi, giờ cứ bình thường lại được hông? Mà cũng khó, làm sao làm vậy được luôn á, cho nên là mới thấy bối rối nè.
Đúng nè! Ồ, hiểu nha. Ờ, nhưng mà cái cảm xúc bối rối hoặc là cái cảm xúc mà ngại khi phải nói chuyện với nhau ấy, nãy thì bạn cũng có nói, bạn cũng có nhắc đến là, à, bây giờ bạn đang nói chuyện với bạn ấy, thì bạn cũng cảm giác là ngại ngùng, ngượng ngùng, bởi vì trước đó bạn bị từ chối mà, ờ, thế thì còn phía bạn kia thì sao? Bạn ấy nói chuyện với bạn có cởi mở không, hay là bạn ấy cũng, kiểu, ái ngại?
Tính ra á, thì nếu mà việc ái ngại thì chắc hông có rồi, bạn ấy luôn bình tĩnh, kiểu như, bạn ấy giải quyết bình thường, bạn ấy cứ điềm đạm như như thế nào á, bạn ơi, giống như là trước đây quen đã từng quen vậy đó. Cho nên là cảm giác như là bạn ấy hiểu được cái vấn đề của mình, rồi bạn ấy cũng thông cảm rồi cũng chia sẻ nữa. Vấn đề ở đây là ở mình thôi à, mình ngại, mình sợ mình nói ra "xong rồi, mình thất bại" vậy đó, cái, ưm, gặp nói chuyện cũng hổng có thấy tự tin hơn nữa.
À, rồi hiểu. À, hiểu nhá. Thật ra là đây là cảm xúc rất là bình thường thôi. Bởi vì là, à, rất là nhiều người khác cũng như vậy á, khi mà gặp cái trường hợp mà bị từ chối này, nhất là đây lại là một người bạn đang chơi với mình đi ni, thì, ờ, gặp những cái trường hợp đấy họ cũng sẽ thấy rất là ngại. Bởi vì, kiểu, không biết phải đối mặt ra làm sao, ờ, đang từ bạn, bây giờ mình muốn nhảy sang tình yêu đi chẳng hạn, nhưng mà lại bị người ta từ chối, bây giờ tự dưng thấy chứ, à, nói chuyện lại sao nó cứ cấn cấn ha. Thế thì, ờ, đây chắc là cũng trong cái trường hợp của bạn là như thế. Nhưng mà, à, mình nghĩ rằng là á, bạn không nhất thiết là phải quá lo, cũng đừng buồn quá, bởi vì đây là chuyện xảy ra bình thường, ai cũng gặp lại. Ờ, cái cảm giác hụt hẫng ờ, cảm giác hụt hẫng này, rồi buồn này, rồi e ngại như thế này, nó chỉ là cái cảm giác bình thường, ờ, khi mà mới bắt đầu bị, gọi là, từ chối như vậy thôi. Chứ còn sau một khoảng thời gian sau á, thì là bạn sẽ có thể là bước tiếp, rồi là thậm chí hai người có thể quay trở lại làm bạn bè này. Ờ, vậy thì mình hỏi thêm một chút là không biết rằng trong cái khoảng thời gian gần đây ấy, thì hai bạn là coi như không nói chuyện với nhau luôn ha?
Đúng rồi. Chính xác luôn! Ừm, mình hiểu rồi. À, có chứ bạn, có nghĩa là mình có chia sẻ là vẫn bình thường cái mối quan hệ, bạn ấy cũng nhắn tin chủ động hỏi là công việc làm sao, thậm chí là mình cũng cũng thường thường chở bạn ấy đi về nhà như vậy đó. Nhưng mà mình thấy là nó hông tiến triển hơn, mình thì muốn tiến triển hơn cho nên mình mới, ơ, tỏ tình đó mà giờ hông được, thì bạn ấy á vẫn giữ thái độ bình thường nha. Bạn ấy hông có khinh mình, hay là bạn ấy nói là mình là người này người kia, bạn ấy hông bao giờ, mình biết cái cảm giác là điềm đạm của bạn ấy cho nên mình mới thương bạn ấy đó. Mà bản thân của mình thì mình thấy mình ngại, mình hông tự tin, nhiều khi mình suy nghĩ nhiều lý do lắm, có thể là mình thấp kém, mình hông có làm được chức vụ này, chức vụ kia, thậm chí là mình hông có tốt, cho nên là bạn ấy hổng có thương mình, mình lại là bản thân của mình nghĩ như vậy thôi đó.
Rồi. À. Ừm, rồi mình hiểu nha. Ờ, qua những cái gì bạn kể ấy, thì hành hành động của bạn ấy, tức là, bạn ấy không có thái độ gì, cũng không có xa lánh. Như vậy thì, tức là, bạn ấy vẫn trân trọng bạn như một người bạn đáng quý của bạn ấy, thì bởi vì đối với bạn ấy, đối với người kia nha, bạn vẫn là một người bạn đáng đáng quý, cho nên là người ta vẫn muốn giữ cái mối quan hệ này nó y nguyên như thế. Nhưng mà còn về phía bạn đi chẳng hạn, thì, ờ, ờ, nếu như mà bạn có những cái suy nghĩ rằng là "Ừ, nhỡ đâu là mình kém này, nhỡ đâu mình thế nọ thế kia," thì mình nghĩ rằng đây không phải là lý do đâu, bởi vì thật ra, ờ, trong 7,000,000,000 con người á, muốn là hai người gặp nhau, hai người ở bên nhau thì họ là phải là những cái mảnh ghép có thể ghép lại được với nhau, chẳng qua ở đây là, à, mình và người ta không phải là mảnh ghép có thể ghép lại được với nhau, nhưng mà hai người vẫn có thể là bạn, thì bạn hãy suy nghĩ một cách tích cực theo chiều hướng như thế này, bởi vì như bạn cũng đã nói là là gì, à, bạn cũng mong muốn là sau đây tiếp tục vẫn có thể làm bạn mà, bởi vì hai người đã cùng trải qua một khoảng thời gian rất là dài rồi, đúng không? Thì, ờ, ờ, sau khi mà ví dụ như là bạn hiểu rõ được những cái vấn đề như thế này nha, bạn hãy thử có thể là nói chuyện lại với bạn ấy, thậm chí là có thể ngồi tâm sự này, rồi, ờ, kể ra những gì mà bạn thấy trong lòng, như thế thì cũng sẽ, ờ, giúp bạn phần nào đó giải tỏa hơn tấm lòng đó bạn.
Đúng rồi. À, tính ra vậy cũng được nha. Nhiều khi á, mình tự suy nghĩ, mình tự suy diễn ra thôi, chứ nhiều khi người bạn của mình đâu có vậy, đúng hông? Mà tính của mình nào tới giờ như vậy, nhiều khi đối với công việc gì đó cái mình cũng suy nghĩ ra là, ừ, nó sẽ như vầy, vầy, vầy, rồi mình tự tạo áp lực cho mình thôi à. Mà chắc là mình cũng sẽ, ờ, nói chuyện với con người bạn của mình, mình nói ra xong á, bạn ấy cũng hiểu được. Nhiều khi bạn ấy nói là "Ừ, thật ra hông có gì đâu nè, tình cảm mình nó ừm, một cái chuyện có duyên mà mình hông có duyên thì mình vẫn là bạn bình thường." Đúng hông? Nhiều khi mình nói ra xong vậy cái bạn ấy lại nói: "Được, vậy thì cũng hông sao nè." Cái mình cũng thấy nhẹ lòng hơn. Mà nghe bạn nói như vậy chắc mình cũng sẽ lựa cái việc nào đó để nói chuyện, để hai đứa cảm thấy là, à, thì ra là cái vận tình bạn á, nó quan trọng hơn là đặt nặng vấn đề tình yêu hay này kia, cũng đúng đó bạn.
Rồi đó. <laughs> Ừm, chính xác nha. Bởi vì khi mà mình nghĩ một cách tích cực, ờ, có thể là không làm người yêu, nhưng mình vẫn là bạn, vẫn là những người ở bên nhau, vẫn chia sẻ với nhau thế là được. Còn trong câu chuyện tình cảm á, thì đương nhiên là không ai có thể ngăn cả ngăn cản được cái trái tim của bạn là hướng về một ai đó. Nhưng mà bạn hãy nghĩ rằng là, ờ, một cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác nó sẽ mở ra. À, nếu như mà không phải người bạn này thì biết đâu đó khoảng độ vài tháng hay là thậm chí 1-2 năm đi chẳng hạn, ờ, rồi sẽ đến lúc thôi, sẽ có một người nào đó bạn có thể, à, tìm thấy một người hợp với mình này, rồi bạn muốn mong muốn ở bên người đó cả đời nữa cơ!
Đúng rồi. Nghe hợp lý quá à! Tính ra thì cái việc mà tự bản thân của mình cho mình cơ hội nè, mình nhìn lại bản thân của mình, mình cũng hông có nên làm những việc đó, đúng hông? Nhiều khi mình suy nghĩ những cái phần tiêu cực quá cũng hông có tốt nữa, mình phải nói sẵn sàng ra, rồi chuyện tình cảm giống như là một cái chuyện là có có như là cái duyên đi, cũng được luôn, mình hiểu ý của bạn nè.
Cha, là Ừm, cho nên là thế mới nói rằng là, à, nếu mà đã là cái duyên và duyên của hai bạn không đến được với nhau thì thôi không sao, vẫn có thể làm bạn mà. À, còn câu chuyện là nếu như mà trong lòng bạn vẫn cảm thấy canh cánh về cái việc là, à, nhỡ đâu mình không đủ tốt đi chẳng hạn, thì như mình đã nói nha, là cái này không phải là do lỗi của bạn, mà chẳng qua là hai người, ờ, không có duyên, không hợp nhau mà thôi. Còn nếu như mà bạn vẫn thấy rằng là khi mà nhìn lại á, vẫn thấy rằng là, ừ, có lẽ mình vẫn cần thần cần thay đổi cái gì đấy, thì cái việc này, đây cũng là một cái hướng đi, một cái hướng nghĩ rất là tích cực để mình có thể trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Ờ, bạn có thể rằng là học thêm nhiều điều mới hơn này, rồi mở rộng cái kỹ năng của bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn con người hiện tại, thì đến lúc đấy nha, bạn sẽ gặp được những người là phù hợp với bạn nhất này, rồi là thậm chí, ờ, mây tầng nào gặp gió tầng đó đi chẳng hạn, đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Tính ra là khá là hợp lý đó chứ. Có nghĩa là mình vẫn giữ cái mối quan hệ tình bạn của mình với bạn ấy, rồi bên cạnh đó thì mình tìm các mối quan hệ khác, mình chấp nhận cảm xúc hiện tại của mình là đang bị như vậy đó, rồi mình dần dần mình trải qua, xong rồi mình cũng vượt qua được nè, đúng hông? Rồi mình, ờ, học thêm cái gì đó mới, rồi mình tìm mối quan hệ mới cũng được luôn, biết đâu á, trong quá trình đó thì mình tìm được cái người mới nè. Nghe bạn nói như vậy cũng được đó, mình hiểu rồi.
Ái chà! Đúng rồi, cứ từ từ thôi. Ừm, thì không có gì nè. À, nếu như mà bạn vẫn còn nhiều thắc mắc này, hay là có muốn có gì muốn tâm sự á, thì hãy nói cho mình nha, bởi vì mình vẫn luôn ở đây nè.
Thật ra là bạn ơi, nãy giờ nói chuyện với bạn xong cái mình thấy mình cũng nhẹ đi phần nào. Mình thì đang bị rối ren, không có biết là phải cư xử với bạn ấy làm sao, mà nói chuyện xong á, mình thấy là vấn đề ở chính bản thân của mình thôi à, chớ bạn ấy vẫn như bạn ấy thôi. Thật ra là cũng tốt, mình giải quyết vấn đề của mình xong rồi á, mình nói chuyện với bạn ấy, là tại cái môi trường tốt, rồi mình học hỏi bản thân của mình, ờ, mình thích nghi làm sao, rồi bản thân của mình cũng cải thiện lên nữa. Mình rất là cảm ơn và trân trọng những cái lời khuyên của bạn từ nãy giờ luôn đó.
Ừm! Không có gì nè, nếu mà có cần thêm, a, câu hỏi gì thì hãy hỏi mình nha. Chào bạn nhá!
Xin chào bạn nè!